もう、ちょっとお話聞いていただいて、と、可能であればアドバイスも頂きたいような内容があるんですけど、よろしいですか？
はい。 あ、はい、もちろんです。どういったことですか？
あ、そうですね、私、あの、海外に、えと、家族とか友人と一緒に行った経験はあるんですけど、こう、一人で行く一人旅で海外に行くっていうのをやったことがまだないんですよね。うん、うん。で、まあ、やってみたいなとは思ってるんですけど、なんというかね、日本に比べてこう、治安というかね、あん安全性みたいな部分で、うん。やっぱり移動中とかですね、なんか、公共交通機関ですかね。電車とかバス
はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。はい。 うんうん。 ああ。はい。 うんうん。はい。
での移動の時に、何かそういった安全対策として、なんかね、どうすればいんだろうなって思ってて、なかなか一歩踏み出せないんですよね。うん、うん、うん。なので
ああ。 なるほど。ちなみに行きたい国とかはきもう決まってますか？
あ、そんなにはっきりとはないんですけど、うん、でもやっぱり、まあ、なんていうかね、アジアの方東南アジアの方回りたいとかもありますし、ヨヨーロッパの方を回りたいとかもあって。なんかね、どちらも、特にヨーロッパとかなんかスリが多いとか、なんかね、そんな話も聞いたりして、うん、うん。なんかね、そういうのに出会うとちょっと怖いなとか嫌だなとかって思って、うん。対策何ができるんだろうって。ま、色々調べたりするんですけど、うんうんうん。なんかね。そう、そこでちょっと、うーん、躊躇してしまってるっていう感じですね。うん。
うんうん。 おお。 はい。 ああ、言われますね。はい。 うんうん。 そうですね。 なるほど。 ああ、どうですか？日本で暮らしてる時にこうなんか抜けてるなとか用心足りないよ、とかをお友達とかご家族に言われたことあります？
うん。 ああ、どうですかね。いや、自分ではね、用心してるつもりですし、周りにあんまりね、そういうこ指摘はなされないんですけど。とはいえ、あの、私、バスの中で、あの、財布を落としたことはあるんですよ。うん。で、あ、それがね、戻ってきたんですよ、しっかり。で、いや、ほんとに日本ってすごいなって思ったり。うん、うん。する反面、あ、自分ってちょっとね、用心足りてないなっていうか、うんうん。
うんうん。 はい。 はい。 ああ、戻ってきました。ちなみに。 おお。 <laughs> うーん。
そんなことも感じて、うーん。で、その時もちょっと移動で疲れてたりしてたんですよね。うんうん。で、やっぱ疲れてる時ってそういうね、あの、注意力落ちてたりとかするので、うんうん。やっぱり旅行もね、移動長距離だったりすると疲れるじゃないですか。うんうんですよね、うん。ってなった時に、なんか、ね、日本で、たまたまね、財布落としても何にも問題なく戻ってきたから良かったけど、これ海外で例えばね、パスポートとかなんか色々大事なもの、落としてたり、失くしたりしてたら、大変だったなとかっておいう部分もあるんですよね。うんうん。なのでねはい。
はい。 うんうん。 そうですね。 ありますね。 はいはい。 ああ。 そうですね。 でも、まあ、ね、日本では毎月落としてるわけじゃないですし、そのはい。あの、何ですか、それ以外にこう、ええ、例えば、こう、ぼったくりキャッチにあの、囲まれたとか、そういう怪しい経験とかはありますか？
まあまあまあ、ね。うん。 うん。 ああ。 <laughs> あ、どうですか？あ、でもそこはやっぱり日本でもね、そういった繁華街とかはちょっと警戒はしますよねうん、するんですよね。うん。なのでうん。
ああ、はい。いや、じゃあ普通の警戒心は持ってるってことですから、海外でも大丈夫だと思いますよ。
あ、なるほど。あ、そういったなるほど、日本の繁華街でちょっと警戒するみたいな感覚をまあ、常になのか、うん、より強く持つみたいな部分があれば、まあ、それであれば大丈夫っていうところですかね。うんうん。
うんうん。 はい、持ってれば。 はい。 そういうことです。まあ、海外でトラブルをひ起こす人は大抵日本でもトラブルを起こしてるんですよね。<laughs>
あ、なるほど。あ、そうなんですね。確かに言われてみれば、そうかもしれないって思いますね。うんうん。なんかね、海外だから、こうなっちゃった、ああなっちゃったっていう感じで話されると思うんですけど、そういう方は。なんかよくよく聞くと、ご自身の準備不足というかなんかね、注意不足というか。うんうん。
はい。 ね。 うんうん。多分違ううーん。そう、そう。 そうですね。エピソードだけ切り取れば、海外怖いに繋がるんでしょうけども、バックグラウンドも含めれば多分、その人はもあの同じことを日本でもやってると思います、きっと。<laughs>
うん。はい。 <laughs> あ、なるほど。ちょっとね、確かにその視点が抜けてましたね。うんうん。なるほど。
はい。だから日本で割と普通の用心をして、危ないところに近づかないとか、まあ、あの、であえも一番ありがたいのは怪しいっていう感覚が備わっていることですよね。
はい。 うんうん。 ああ、確かに、あ、そこ大事ですね。うんうんうんうん。あ、それもね、例えば海外とかだと、なんかやっぱり経験で学ぶみたいなところもね、必要かなと思いますよね。あのうん。ああ、はい。
うん、「あそこら辺怪しそう」っていうやつですね。うん。 いや、でもあの、嗅覚って大事で、あの、「あそこら辺は怪しい」とか、「あの人たちは怪しい」っていう、あ、よく言われるじゃないですか。ファーストインプレッション、初対面の印象が、あ、一番当たってるみたいな。
うん。 ああ。 あ、なるほどなるほど。あ、そのね、感覚を養うというか、嗅覚を鋭くしておくってことすかね、うん。
うん。 そういうことです。あの、で、にほ日本でそういうなんかこう、毎回毎回初対面の人に騙されるんだよね、みたいな人だったら、あの、海外に行っても同じ目に遭ういこと確率がとても高いので、あんまりお勧めは、1人旅はお勧めしないんですけれども
ああ、はい。 あ、そうなんですね。うん、確かに。あ、でもなんとなくそれで言うとね、結構、人この人は怪しいなみたいな人が、気づいたりってできているかなってうんうんうん。部分はある…
はい。 うんうん。 日本にもありますよね？はい。初対面でこの人やばいなって思うひ人にはこう、近づかないとか、そういう普通の用心されてますか？
あ、そうですね。してますね、そう言われると。うんうん。うん、あ、なるほど、確かに。ま、そこはちょっとあれですね。旅行先だからって言ってこう、浮かれないとかいうとこも大事かもしれないですね。うんうん。やっぱりね、旅行で、楽しい、たま、楽しむ気持ちは大事ですけど、浮かれるぐらいまでいくと、なんかそういった嗅覚が鈍りそうですよね、あの、人人とかね、安全に対するセンサーというんですかね。うんうん。
うんうん。 じゃあ問題ないですよ。うん。 あ、そうですね。はい。 うんうん。 そうですね。 うーん。 あとまあ、自分のこう、やっぱり日本にいると、あの、よく平和ボケとか色々言われますけれども、やっぱりしょうがないんですよ、この、あの、感覚な国内にいるとこう守られてる感覚がないのに守られてるじゃないですか。具体的に言うと、あの、現金を落としたら、わっとみんな群がって持ってくなんてことしないですよね。大抵拾ってくれますよね。
はい。 うんうん。 はい。 うん。 いや、ほんとにそうですね、うん。 そうですね。確かにわっと来られたとしても、それは奪いに来たんじゃなくて、あの、拾うのを手伝いに来たっていう感覚になってしまいますね。うんうん。
うん。 そうそう、拾いに来たって感じですよね。うん。 はい。だからそういう感覚ってなかなか拭えないんですよね、海外に行った時って。うーん。
ああ、確かに。 そうですね。ああ、なるほど。うんうん。
だから、不用心にこう、現金を見せびらかすのをやめるとか、そういうぐらいの用心をしとけば、別にひとり旅をするの、問題ないと思いますよ。あと怖いと思われてることって何ですかね、移動かな？
うんうん。 うん。あ 移動ですかね。あとやっぱりなんか、ね、日本だと普通に夜間とかも、ね、そこ、す出歩いたって何も問題ないみたいなとこあるんですけど。ちょっと海外だとね、夜、こここのエリア夜行くのは危ないとかってよくそういうことあったりしますよね。うんうん。うん。
ああ、はい。 あ、そうですね。はいはい。そういうのはまあ、サイトでもあの、それからガイドブックとかでもよく言われてるから、まあ、行くところを決めたら事前にあの、あ、じゃあここは、夜には行かないようにしようっていうふうにするだけで、問題ないと思うんですけれども。
はい。 うんうん。 うん。 あ、そうですね。やっぱりそういった今ね、あの、インターネットで <chuckles> 何でも検索できて、ね。情報は、こう、自分から探しに行けば、たどり着けることが多いと思うので。やっぱり情報収集を怠らずっていう部分ですかね。
うん、うん、うん。 うんうん。 そうですね。 そうですね。あと、もう一つは起こっちゃった場合の心構えですね。B プランをつかっつくっとくいう感じ。
ああ、はい。 あ、なるほど。例えばそういった何か、ね、ま、あの、ま、悪い人じゃないですけど、な何か起きた時用に考えるとなると、どういったプランが考えられますかね？
はい。あれ？ はい。 ええと、例えば日本で旅行した時にも、なんかこう、あの、例えば、田舎にうっかり行っちゃって、こう、電車が2時間に1本しかないとかですね、そういうトラブルはよくあると思うんですけど、はい。そういう時にご自身がどうなさってたかっていうのを思い出すといいと思いますね。
はい。 うんうんうん。はい。 あ、確かに、確かに。はい。 うーん、あ、なるほど。
1回も多分トラブルがない日本国内旅行って多分なかったと思うんですが、どうですか？
ああ、そうですね、何かしらトラブルはありますよね。うんうん。でもなんか確かにでもうん。トラブルあった時って意外と冷静になんか頭が回るというかね、そういうこともありますもんね。うん。
はい、荷物だけが先に行っちゃったとか。 そうですよね。うん。はい。なので、こうなんですかね、自分の中で慌てず仕切り直しができる、あの、マインドだったら全然問題ないと思いますよ。
ああ、はい。 あ、確かに。そこでね、慌ててこうパニックになってしまったりってなるとね、どんどん問題大きくなったりとか、ありそうですからね。うんうん。
うーん。 そうそう。 そうそう。大丈夫です。あの飛飛行機とかがあの、1本遅れても大丈夫。なぜなら次も飛んでるから、お金はかかるけども。<laughs> はい。
はい。うんうん。 うんうんうん。そうですね、確かに確かに。やっぱりね、身の安全というか、命さえ守れれば、うん、それ以降はね、うんうん、確かに、大変なことになったとしても、まあ、な何かしら対処法はあるっていう部分をね、あらかじめ、で、あと、あらかじめこう何かしら起こるぞっていう、うーん、その気持ちで挑むっていうところですかね。うん。
そうですね。 うーん。 そうですね、はい。 うんうん。 そうですね。あ、例えばあの、パスポートのこととか先ほど心配されてましたけども、まあ、海外でパパスポートが狙われるっていうのはよくある話なので、もう万が一落としちゃったり失くしちゃったりした時に、どうするかっていうのを考えて、例えばコピーを持っておくとか、あの、その国の大日本大使館の電話番号をとりあえず電話帳に入れておくとかしとく。うん。ていう用心だけでもしていけばちょっと心強くないですか？
うんうん。はい。 うーん。 はい。 ああ、なるほど、うんうん。 うん。 ああ、はい。 あ、確かに、うん。 あ、ほんとにそうですね。こうなんか、パスポートを落としちゃったらどうしようじゃなくて、パスポートを落としちゃった場合の対処法を具体的にあの考えて、うん、計画しておくっていうとこですかね。あ、なるほどなるほど。うん。
うん。 そうそう。 はい。なので、ご自身が不安に思うことをそういうふうに一つ一つこう、むちょっと無駄になる可能性がとても高いんですけれども、あの、対応法表を自分で考えてやっとけば、旅行はたのうすごく楽しくなると思いますよ。
うん。 はい。 うーん。 あ、そうですよね。うんうん。それがあることでより安心して、ね、旅自体も楽しめると思うので、うんうん、ま
うん。 そうそう。1人旅って本当に楽しいと思うので、もう、はい、あの、おのもうお勧めしたいと思いますし、まあ、かなりお勧めされている方たちがいっぱいいるので、うーん。
<chuckles> はい。 うんうんうん。そうですね、うんうん。やっぱりそういったね、事前の準備ですよね。まあ、想定リスクを想定しておいて、で、そのシナリオごとにどう対処するかを考えておくみたいなとこですかね。うんうん。
そうですね。 うんうん。 そうですね、ま、あんまり考えすぎずに、あの、日本で動けてるんだったら、多分海外でもそんなに、あの、パニックにならずに、あの、対応できる方だと思いますので。うーん、むしろこうなんかどうやったらこう100パーセント楽しめるのかみたいな方に頭を切り替えた方がいいような気がしますね。うーん。
はい。 はい。 はい。 あ、うんうん。 ああ、なるほどなるほど。 あ そうですね、確かにちょっとね、海外行ったことないからどうだろうって不安に思ってた部分あったんですけど、思い返すと日本とかは結構1人で色々行って、で、何か、うん、問題あっても何とかしてこれたなっていう、ね、部分もあったので、ちょっと自信を持って準備だけしっかりしていきたいなって思いました。はい。アドバイスいただいて、うん、ありがとうございました。
うーん。 ああ、そうですか。はい。 うんうんうん。 はい。 そうですね。 はい、こちらこそありがとうございました。
はい、失礼します。